É, é, também acho.
Hoje hoje em dia, hã, já tem os cortes, né, os cortes de podcast, os cortes de imagem, onde a inteligência artificial, de fato, ela vai pegar ali o o o o vídeo e vai pegar e vai criar cortes onde vai s e esses você vai fazer o comando: "Eu quero que seja algo que seja polêmico", "Eu quero que seja algo que viralize". Então, ela vai pegar cortes ali da fala de alguém e vai reproduzir como algo
Uhum. Uhum. Sim. E pode tirar tudo que estava fora do contexto, né, também, né.
Totalmente, totalmente. Já vi vários casos que saíram totalmente do contexto que geraram uma polêmica muito grande, porque não se viu o vídeo completo, então, assim, assusta, assusta como s É, hoje, com a figura pública, uma pessoa que tá o tempo todo na internet, o tempo todo postando e tal, você tem que pensar 2 vezes. Eu acho que deveria ter uma forma de criptografia, né, onde você pudesse proteger a sua a sua imagem divulgada na internet. Eh, eu acho que é isco é é como eu estou te falando, da mesma forma que avança a tecnologia, eu acho que têm que avançar também os meios de tipo o antído Exato, os meios de segurança. Porque para tudo vai ter que ter um antídoto, né, para reverter ali aquilo que foi feito. Só que, infelizmente, eu acho que as pessoas estão mais preocupada hoje, eh, em criar a inteligência artificial, em aprimorar ela do que criar o antídoto para combater ela. <chuckles>
Uhum. Sim. É, eu já vi muito também. Aham. De de segurança, né. Uhum. Sim, também acho. E claro. Claro. Pois é, então é isso que é complicado, né, porque o antídoto só se cria depois que vira um problema muito grande, né. E aí acaba que fica acaba sendo tarde demais pra salvar quem foi prejudicado por ele, né.
Isso, exato. Exatamente, porque tem gente que pode chegar a um um uma fatalidade, né, porque não suporta o o o quanto a sua imagem foi mal usada e ou ou então o antídoto só vai vim quando for alguém que seja muito importante, ou, né, uma figura pública muito, eh, valorizada. Muita influência. Aí, pronto, aí a gente sabe que pode ser criado, mas por qualquer pessoa muito difícil. É é lamentável.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. É. Muito in influente, sim, sim, sim. É, se for uma pessoa comum, como nós, é mais difícil, né.
Muito mais difícil. E aí a gente não sabe como é que se previne, né, de tudo isso. É, faz
É, vamos ter que esperar os próximos capítulos, né? <chuckles>
Vamos, vamos torcer pra que seja <clicks tongue> positivo, né, os próximos capítulos e não tão negativos. <chuckles>
Ah, sim. Sim, vamos ficar na esperança, né.
Ah, vamos sim. Olha, foi um assunto muito interessante. Obrigada por compartilhar comigo, que eu não conhecia.
Foi. Eu que agradeço, espero que você tenha uma ótima semana, viu?
Eu te desejo o mesmo, <chuckles> obrigada, tchauzinho.
Obrigado, tchau, tchau.